Ähm, ich glaube, es passiert tatsächlich, wenn ich viel Stress habe und, ähm, viel emotional zu bewältigen hatte, ähm, und über 'ne längere Zeit immer wieder halt nicht super kurze Nächte hatte, aber auch irgendwie nie den langen Schlaf, sondern immer so 'n Zwischending und ich finde, das zermürbt dann so richtig und ich glaube, dann habe ich diese Morgende, wo ich so komplett, ähm ja, wie wie so aus'm Winterschlaf gerissen werden muss, ja.
Mhm. Okay. Verstehe. Mhm. <snorts> Ja, aber gut, G Gott sei Dank passiert das ja nur dreimal. Ja, aber Gott sei Dank passiert das ja nur dreimal im Jahr, ne? Die
Ja, so fühlt es sich an irgendwie <laughs> Ja. <chuckles>
die normalen Tage, die no
Mhm.
normalen Tage wo in einem Monat? Wie oft passiert das im Monat?
Ähm, dass ich so auf Schlummern drücke, oh, pa mache ich schon echt oft, muss ich sagen. Also, auf jeden Fall jede Woche. Äh, da habe ich das dann aber meistens nur, dass ich einmal drücke. Äh, wenn ich richtig müde bin, zweimal, vielleicht maximal dreimal, aber echt nur, wenn ich wirklich, wirklich richtig doll müde bin und die Nacht sehr kurz war. Aber <chuckles> ich gla ich würde ich würde sagen, der Standard
Ja, genau. Ah, okay. Okay. <chuckles> Wenn's wenn's, vorkommt viermal, nach fünfmal habe ich aufgehört zu zählen. <chuckles>
<laughs> Nein, wirklich, also, der der der Standard ist eher einmal, weil ich dann doch irgendwie dann wirk w wach bin und dann klingelt es 'n 2. Mal und dann weiß ich: „Okay, jetzt muss ich wirklich aufstehen“, ja.
Okay, gut. Mhm.
Aber man hört ja trotz
Ja, okay. Hast du denn hast du denn jetzt ein eine feste Bettzeit? Genau, hast du 'ne feste Bettzeit und 'ne Bettroutine, wo du dann äh, wo du dann auch sagst, ähm: „Wenn ich jetzt, sagen wir mal, al als Beispiel, um 09:00 ins Bett gehe, dann k komme ich früh gut aus dem Bett raus, aber sobald's“
Mhm.
„am Drücken." Hast du das schon mal bemerkt?